أنا هاقول لحضرتك حاجة، هو الموضوع بيبقى ماشي بإن أنت تعرَف سبب المشكلة إيه، يعني إيه اللي خلّى المشكلة تحصَل، منين بدئت الشرارة، ممكن الشرارة تكون بدئت بكلمة معرف كلمة واحدة طلعِت من بُق مثلًا آآ، آسف يعني واحدة سِت من ضِمن الناس اللي في العيلة مثلًا، قالت كلمة، فده سمَعها قالتها لجوزها، جوزها راح قال للتاني عاتبه، حصلِت مشكلة كبيرة، فده كب ده مشكلة فلازم نعرَف هل الكلمة دي فعلًا هي زعّلِت حد، هل الكلمة دي حقيقة، هل الكلمة دي ما آآ هي فعلًا خلّت ال المشكلة دي كلّها تقوم والَّا المشكلة بقى على ميراث والَّا المشكلة على آآ، آآ مين اشترى إيه ومين ما جابش إيه والَّا هو حِقد من جوّه وخلاص ف آآ المشاكل بتاعة العائلات دي كبيرة.
آه. حلو، جميل. تمام. مثلًا، تمام. آه. يعني أول سب أول حاجة بالنسبة لك بتحدّد السبب، بتحدّد السبب أول حاجة خالص، تمام، حلو، جميل، دي خطوة جميلة، ممتازة دي، تمام، طيب بعد كده بقى بال بتبتدي بقى تعمل إيه.
لازم تعرَف سبب المشكلة، آه، آه طبعًا، طبعًا لازم تعرَف سبب المشكلة. تشوف آآ، ح أنت عرَفت المشكلة دلوقتي تشوف مصدَرها مين، مصدَر المشكلة مين، هل هو حَد من عَندك من أُسرتك أنت أو من عيلتك أنت، هل من عيلة عَم، من عيلة حَد تاني، فأنت بتبدأ تعمل إيه، تعرَف السبب وتعرَف المصدَر، تبدأ تتكلّم معاه واحدة، واحدة، إيه اللي حصَل كذا، كذا، كذا والموضوع كان فيه إيه، إيه مشكلته، فيبدأ هو يسرِد لك ويحكِ لك الحوار، أنت من مع من نتيجة السرد والحوار اللي بيحصَل ده أنت بتستشِف حاجات يا إمّا هي فعلًا صح، يا إمّا هي غلط.
تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. يعني أنت بتعرَف بقى من كده خلاص إن هي الدنيا رايحة فين أو، أ أو إتجاه الموضوع إن إحنا نبتدي نصلّح نبدأ منين.
ه هتاخد بقى، هتاخد التوجُّه أيوه، هتاخد التوجُّه في الإصلاح لو هو عند أنت وص يعني أنت أول حاجة وصَلت للمشكلة تاني حاجة عرَفت مصدرها مين، خلاص أنت كده بدأت تحدّد نقطتين مهمّين جدًا.
حلو، تمام، ممتاز.

تمام، تمام. طيب إحنا كده اتكلمنا عن المشاكل يُعتبر المشاكل الصغيّرة اللي هو ممكن إيه خلافات بين 2 في القرايب، أخ وأخوه، آآ، ولاد عَم مع بعض، الحاجات اللي زي دِيّة، تمام؟ المشاكل بقى اللي بتبقى أكبر شوية، اللي بتبقى فيها شوية نزاعات بقى على أراضي، أطيان، أملاك، الحاجات اللي زي دِيّة، ال ال أ آه.
تمام. بُصّ هو إحنا في يعني اللي عايز اقول لك في عيلتنا أو عيلة أبويا خاصةً ما شُفناش نزاعات زي دي لإن لسه الطرف الكبير موجود الحمد لله، ولكن في الطرف الطرف التاني أو طرف تاني في عيلة تانية شُفنا الخلافات دي كتير، وعرفنا اللي زوّ اللي اللي اللي زوّر إمضا واللي ختّم بختم أبوه في ورق ما كانش له إن هو أنت فاهم يعني حاجات كتير زي كده، طبعًا آآ، في ناس في ناس في الوضع ده بتلجأ للقضاء، وفي ناس بتحكّم الناس آآ، تانية الناس الكبيرة، فبحُكم إن الواحد بيقعُد في حاجات زي دي وبيسمع فبتبُص تلاقي في ناس كتير بتظلم يعني، في ناس كتير بتظلم في المواضيع دي، إحنا بالنسبة لنا الموضوع ده ما شُفناهوش زي ما قُلت لك، ولكن بيبقى في طبعًا بيجيبوا حَكَم من عيلتنا مثلًا وحَكَم من عيلة فُلان وحَكَم من عيلة عِلّان، يقعُدوا ال3 كح ي يسمعوا الموضوع كلّه ويشوفوا الحوار إزاي، هو طبعًا في عُرف وفي تقاليد وفي كلمة لازم تتقال هتتسمع ما فيش كلام. آآ
الحمدلله. أيوه بالضبط احكِ لي بقى حاجة آه. آه، تمام. تمام. أيوه. تمام. تمام. وبرضه يخضعوا لنَفْس المعايير، الناس اللي بيختاروهم يحكّموا نَفْس المعايير اللي اتفقنا عليها من شوية، صح كده؟ الحيادية ونقول ال كلمة الحق و آه تمام جميل.
أكيد طبعًا. أكي أكي أكيد طبعًا أكيد. أ أكيد لإن لو واحد فيهم حاد، أنت أنت حاطت 3، لو واحد فيهم حاد ال2 التانيين هيطلّعوه من الموضوع خالص.
أيوه. أيوه، مضبوط.
ف فأنت أنت لازم يكونوا ال3 على حيادية واحدة وعلى مقام واحد وعلى حِكمة واحدة، فاهمني، ولازم ال3 يعرفوا كُلّ خلفية الموضوع، الله ينوّر عليك، الله ينوّر عليك، فلو حد حأ مال شمال والّا يمين كده و ونِفْسه جابته لجنب ح أي حد يميل عليه هيبقى كده ظالم، مش هيبقى كويس، مش هيحكم بالحق، هيقع طَب تقعده إزاي وهو مش هيحكم بالحق؟
ده كمان بيمثّل شكل العيلة قدّام ال شكل العيلة كمان قدّام الناس يعني آه يعني ده آه، آه مضبوط م آه. أيوه. آه، وهيحط سُمعة العيلة كلّها علي المَحَك طبعًا في ال آه في ال في ال في الفكرة دِيّة، آه،
الله ينوّر عليك، الله ينوّر عليك، وبعدين أنت كده بتتكلم في إيه، بتتكلم في شرع، بتتكلم في ورث، الورث ده يعني شرع الله، يعني الحاجات اللي تتقال من كتاب ربنا، في آآ، كذا حصل كذا اتعمل كذا، اللي باع وشرا واللي زوّر دي قصة تانية بقى، ممكن لو الناس ما ما ما رضختش للأمور بتاعة القعدة ممكن يبقى فيه في الوقت دَوّة ال المحكمة.
آه.